Oke, kalau pribadi aku sendiri ya, aku pengalamannya dulu, cobain untuk aku beli 1 sampai 3 keping piringan hitam. Karena kita tahu sendiri, satunya aja cukup mahal, bisa sampai Rp1.000.000 rupiah. Nah iya, karena kan itu salah satu e produk dari artisnya langsung ya ya, dari umumnya dari luar negeri. Nah, jadi kita tuh harus antisipasi dari dompet kita juga, keuangan kita, karena harganya mahal. Nah, jikalau kira-kira kamu setelah koleksi 1 sampai 3 i keping kepingan hitam ini masih suka, artinya kamu boleh tuh mencoba beli pemutarnya, karena pemutarnya juga cukup, mahal bisa sampai se eee, Rp15.000.000 rupiah.
Mhm. Oke. Ah. Oh, iya? Mhm. Oke. Ah hah. Oh. Wah serius, mahal juga ya? Oke.
Iya. Heeh, karena hobinya sangat mahal sih, tapi aku sendiri kadang-kadang suka berpikir, "Bagaimana ya, ini hobiku kenapa su suka yang mahal," gitu.
<laughs> Waduh, berarti yang paling simpelnya sih cobain dulu, eee, 1 sampai 3 piringan hitam ya, kalau suka boleh lanjut lagi gitu ya, oke. Nah berarti <tsk> oke, berarti kalau soal alat dan, eee, biaya sendiri nih, berarti selain piringan hitamnya, kemudian pemutarnya, itu ada lagi nggak sih, yang kira-kira perlu disiapkan kalau mau hobi ini atau t 2 itu aja?
Betul sekali. Mmm, sepakat. Oh, tentu masih ada yang lain dong. Jadinya salah satunya, kan kita tahu itu kan, eee, pemutar musik ya. Pemuter musik itu harus disalurkan ke speaker atau pe-e e penyambung suaranya, jadinya kalau kita setel kan otomatis suaranya keluar dari speaker. Nah, dari speaker-nya sendiri, itu banyak merek ya, di dunia ini dan banyak juga variasi modelnya. Salah satunya juga itu kalau aku pakai ini, mereknya Bose dan itu kurang lebih sekitar harganya Rp5.000.000-an saat itu. Aku udap beli lama juga, jadinya emang aku udah ganti-ganti hobi, tapi e speaker ini masih ada di aku, awet juga gitu Kak. Heeh.
Heeh, apa tuh? Heeh. Oke. Ah hah. Mmm. Mhm. Oke. Oke, berarti lumayan awet ya, Bose ya? Oke oke.
Iya. Nah, selain dari itu, perlengkapan yang perlu kamu butuhkan itu juga pembersihnya, jadi ada salah satu sikat seperti sikat papan tulis, yang kita tahu sendiri lembut ya, ujungnya. Itu untuk membersihkan debu-debu dari piringan hitam sebelum diputar Kak, gitu.
Mhm. Mhm. Oke, berarti tadi ada, eee, piringan hitamnya ya, yang musiknya, albumnya gitu. Terus abis itu pemutar, eee, piringannya kemudian, eee, penyalur suaranya ya, atau speaker ya?
Tepat sekali.